Evin içindeki ev sahibiydi, evin satışı gerçekleşti ama g günü gelince çıkacak, gününü bekliyoruz. Ben de dedim ki "O araya kadar bir tadilat, tamirat, bir şey varsa, bir bakabilir miyim?" diye, eve bir girmek istemiştim.
Hıı. Hımm. Tabii. Hı hı, hı hı.
Sonra, eve geldik. Bak, dinle <chuckles> burayı. Ya, eve 1 bayan ve, eee, erkek işte çift, eee, orta yaşın üzerinde bir çift yaşıyordu. <sniffs> Kapıyı açtılar, bize, "Hoş geldiniz" dediler. Hoş bulduk felan girdik eve. Eee, adam dedi ki, "Beni" dedi "Evi alt katı üst katı size gezdireceğim ama" dedi "Çok kısa bir işim var, bekler misiniz?" dedi. "Mutfağa alayım sizi," dedi. Hep beraber mutfağa geçtik. "Tabii olur neden olmasın sorun değil," felan dedik. Kadın bizimle oturdu. Adam da bulaşıkları bitirdi o sırada. Böyle, baktım
Hımm. <chuckles> Hımm. I hı. Hı hı. Hımm. Olması gereken şey belki de, işte, değil mi? <chuckles>
baktım, baktım, eşime baktım. O an bende var ya evmiş, evin eksikleriymiş, her şey uçtu gitti. Ka
Bu peki, hangi ülkeden? Yani, hangi Avrupa mı? He, anladım, tamam, süper. He he, he he. He he.
İrlanda. Evet, bir Avrupa ülkesi İrlanda'dan bahsediyorum. Yani, derin derin baktım, şöyle va ve de bu ülke
İşte, o zaman belki biraz da, eee, senin kültüründen gelen bir şey. Bu, çocukluktan itibaren öğretilen bir şey, diyorsun ya. Eee, peki, acaba, hani, eee, annen ya da büyükannen, hani, seninle birlikte yaşayan büyüklerin de mi böyleydi? Yani, onlardan gördüğün için mi böyle davranıyorsun acaba?
Hep böyleydi. Herkes böyleydi. Hatta, yani, şöy eee, emm, <swallows> mesela, mantının evde de yapabilirsin, hazır da alabilirsin, değil mi? Bu arada mantıyı niye yiyoruz bilmiyorum. O kadar küçük küçük yapıp, hazırlayıp çok çok zaman kaybı ömrümden boşa giden zaman, mantı ve yaprak sardığım anlar bana göre. Eee, yani, mantıyı kendin yaparsan, böyle, has kadınsın, hazır mantı alırsan tembel kadınsın. Bize bu yani, yemeği yapıyorsun demiyorlar da yapış şekline kadar seni etiketliyorlar. Ne kadar çirkin, hoş değil.
Hımm. Tabii. Hımm. <chuckles> Hı hı. Hı hı. He. Hımm. A, anladığım kadarıyla, kültürde bir de böyle bir şey var. Yani, dışarıdan yaptığın zaman daha şey, daha kolay ama evde yaptığın zaman esas yapan kadın olduğun için daha değerli mi oluyor, diye düşünüyorsun?
Evet. E, kimse sana demiyor ki, aaa, ne güzel mantı yapmışsın, sen mutfağa girmişsin, yemek pişirmişsin. Bir de mantıyı nasıl yaptın? Oldu. Yani, bu ev işleri niye bize kaldı? Bu kadar anlamıyorum. Sadece yemek değil, temizlik de var. Biz şu an, eee, 2 tane oğlum var benim.
Hımm. Hı hı. Hı hı.

Ev işlerini kim, nasıl paylaşmalı? Yani, sen ne önerirsin bu konuda?
Valla şunu öneririm, o evde kim yaşıyorsa hepsi paylaşsın. Herkesin yapabileceği bir şeyler vardır. Yani, bu <sniffs> bu olay, bu yüzyıllar önce bu ihale nasıl bize kalmış bilmiyorum. Neden bayanlar yapıyor? Evet de
Hı hı. <chuckles> Evet. Mutlaka, değil mi? Kadınlara diyorsun, yani, değil mi? <chuckles> Bütün kadınlara kalmış bir ihale. Hı hı.
Neden, neden ya? Ya, yetiştirme tarzımız mı acaba? Hani, küçüklükten kız çocukları zaten oyuncak oynarken bile mutfak takımlarıyla oynayarak bir başlıyor, yemek pişirmeyle, evcilikle Eee, bebeği oluyor, bebeğini giydiriyor, bebeğe bakıyor. Sonra bu bizde böyle, "E, bunu zaten ben yapıyorum." diye yapışıyor, kalıyor herhâlde diye düşünüyorum.
Evcilik oynuyor genelde sa Evet, hı hı, hı hı. Doğru. Hı hı, hı hı. E, peki her kültürde böyle mi sence? Yani, eee, t eee, senin kültüründe farklı olabilir ya da farklı kültürlerde, hani, <sniffs> ne bileyim, mesela Asya'da farklı olabilir, Latin Amerika'da. Hiç baktın mı yoksa, hani, senin kültürüne özel bir şey mi?
Ya, b ben şöyle özel olarak incelemedim ama ben uzun süre Türkiye'de yaşadıktan sonra bir biz ülke değiştirdik. Yeni yaşadığım ülkede bir eve geçeceğiz, tamam mı? Eve geçmeden önce, ımm, evin işlemleri tamamlandı, içindeki hâlâ yaşıyor. Dedim ki, eee, "Biz bir gelip eve bakabilir miyiz? Hani, ne eksik, ne var, ne yok, eee, görebilir miyiz?" dedik. Onlar da buyurun gelin
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. Kiracı mıydı, ev sahibi miydi içerisinde oturan kişi?

Ya, benim eşim kendi evinde evet, gerçekten hiçbir şey yapmamış. Benim, ımm, kayınpederim de ev işlerine dâhil olan biri asla değil, böyle görmüş. Hatta öyle bir aileden sonra benim eşimin, geldiğimiz noktadan ben çok memnunum.
Hıı, hımm. <laughs> Eğit eğitildi galiba, değil mi? <chuckles>
Yani. Yani, geldiğimiz nokta çok güzel. Çünkü gerçekten, her şeye dâhil olur, yapar ama diyorum ya, kim ne kadar, neyi yapabiliyorsa o. Şöyle, herkes eşit olacak değil. E, 8 yaşında olan oğluma, mesela evin ayakkabılık kısmı ona ait. Diyorum ki bak
Hıı, hımm. Hı hı. A, öyle mi? Ne güzel. Hı hı.
Şöyle, herkes eve girdiğinde evin girişinde bir bölme var ayakkabıları çıkardığımız ve de herkes ayakkabısını çıkarıp yorgun gelindiği için dışarıdan, e ya, bir girmek istiyor. Kimse ayakkabımı alayım, ayakkabılığa koyayım olmuyor. Onu denedim, yürümüyor, anladım. Ben de yapıyorum hatta. Herkes bir gireyim kendimi eve atayım modunda eve geliyor.
Görü Hıh? Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı, hı hı. Ayakkabıları, eee, şey mi, ayakkabılığa mı koyuyor hepsini? Görev o mu? Ah, anladım. Hıı. Hı hı.
Aynen öyle. Orada şemsiye olabilir, market poşeti olabilir, ayakkabılar olabilir. Biz oraya bir şey bıraktıysak evin ayakkabılık kısmını
Hı hı. Aslında bir odanın sorumluluğunu vermek gibi, hani, giriş, hol ama olsun yine de orada da ciddi anlamda çünkü dağınık oluyor. Peki, büyük oğlun ne nelerle mesela meşgul? Ona ne gibi görevler verdin?
Ya, onu ben çok güzel görevler vermiştim, ta ki ergenliğe kadar. Şu an tek görevi, "Oğlum, şu odanı insan yaşar hâle getir. Senin tek görevin, senin odan. Girilebilsin." Ah, ah. Ah.
<chuckles> Ergenlerde böyle bir sorun olabiliyor ama herhâlde, değil mi? Yani, biraz dağınıklık biraz belki, işte, arkadaşlarından gördüğü şeyler. Peki, hani, onu nasıl yapmaya çalışıyorsun? Yani, böyle, eee, kavga gürültü mü yoksa, hani, biraz onun suyuna giderek mi? Bir ergenle anlaşmayı nasıl beceriyorsun, mesela?
Yani, ben, eee, 15 yıl Türkiye'de öğretmenlik yaptım ve de hedef kitlem ve <chuckles> ergenlerdi. Eee, ortaokulda öğretmenlik yaptım. O yüzden daha çocuğum yokken ben ergenlerle iletişim kurmaya başladım ve de çok uzun yıllar tecrübe ettim. Bir kural var ergenle inatlaşılmaz, ergenle inatlaşılmaz. Tatlı dille, güler yüzle yaptıramayacağın hiçbir şey yok ama ola ki sen %100 haklısın diyelim, tamam mı? O konuda %100 haklısın, inatlaştığın anda ipler kopuyor, işler rayından çıkıyor. Ergenle inatlaşmayacaksın, tatlı dille, güler yüzle.
Hımm. <chuckles> Ergenlerdi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Haa. Hı hı. Hıı, çok güzel. Hı hı. Hıı. E, peki, mesela, böyle, ipuçları verebilir misin? Mesela bir ergenin odamı odasını toplamasını istiyorsun, hani, s mesela, eee, yani, ne dersin, nasıl yaklaşırsın ki mesela, onun odasını toplamasına yardımcı olur, bu söylediğin şey?